بجد، يعني هي في وقتها مامتِك كانت شايفة إن صاحبتِك دي متغيرة عليكِ؟
أيوه، كانت في فترة كده تحس ح حاسّة آه، جدًا، كنت حاسّة إن هي <tsk> مش دي اللي كنتِ مصاحباها أيام ابتدائي، وثانوي، وإعدادي، وكده، مش مش هي دي، اتغيّرت وبقِت خلاص يعني ليها تفكير تاني، أو برضه إحنا كنا بعد كده بقينا لينا صحاب تانيين فالمجتمع، أو ال المعارف ما بيننا زاد. آه. فهي بقى
بجد! أها. اهم. أكيد انفتح شوية، آه. طب وأنتِ أصلًا بعدها كمّلتِ بقى، والّا إيه يعني؟ بعد الخلاف اللي حصل، وبسبب إن صاحبتِك أصلًا هي اللي كانت مقررة يعني مقررة مكانِك، عملتِ إيه بعد كده؟
لأ، نقلت بصراحة <chuckles> آه، نقلت في جامعة تانية خالص، يعني نقلت آه، لأ، لأ، نقلت جامعة تانية خالص.
جامعة، والّا تَخصُّص جديد؟

آه، ما أنا كنت فعلًا لسّه هسألِك، يعني هو أنتِ لمّا قُلتِ خلاص هاتجوّز حتى لو ما كانتش أختِك اتجوّزت قبلِك، كنتِ برضه هتتجوّزي وهتصمِّمي والَّا هتمشي ورا رأي أهلِك؟
آمم. لأ بُصّي، هو أنا هاقول لِك حاجة، هو أنا آآ، كان في <tsk> هو ال الخلاف كان على إيه؟ مش على بس النقطة، هي كانت دي نقطة من النُقَط اللي كان الخلاف عليها، يعني أخويا كان شايف إني أنا ساعتها كنت طالعة من علاقة، هو قال لي آه ما تطلعيش و من حاجة وتدخلي في حاجة، أم عشان ما تظلميش اللي جاي، يعني حتى لو هو إنسان كويس، ما تظلميهوش، آآ، نقطة تانية آمم، آآ، يعني كان جاي من طرف هو ما ب حد ما بيحبهوش <chuckles> فشاي <laughs> فشايف إن هو <tsk> ما هو ممكن يكون واخد طَبْع الناس اللي هُم جايين من طرفُه دُول، مع إن هو الإنسان كويس يعني، يعني وبعدين هو ي مجرّد بالضبط أ ب أقول لِك على حاجة عُمري ما حكيتها لحد، عارفة خ إيه اللي خلّتني إيه اللي خلّاني آآ، أوافق عليه؟
إمم. إيه بقى؟ آه. أكيد. اهم. <laughs> إيه الظُلم ده؟ كده ظُلم. <laughs> أيوه، وهو أهم حاجة طبعًا القبول يعني، إمم. قولي لي.